C'est ça et puis il y a aussi, heu, en tant que parents et profs, heu, enfin surtout les parents parce que les profs, je pense pas qu'ils stressent, heu, quand, heu, un élève, heu, <chuckles> a un un examen mais heu, les parents, ils vont aussi stresser, heu, pour, heu, leur enfant, heu, déjà ne pas montrer à l'enfant, heu, que le parent lui-même stresse parce que là, heu, tu tu transmets le ouais.
Non. Mmh mh. Ouais c'est c'est exactement ça. Bah, c'est un peu la différence, heu, oui, heu avec les parents, heu, les parents veulent toujours que leur enfant réussisse. Alors que le professeur c'est un peu plus on il est un peu plus vicieux parce que, heu, le professeur, je vais pas dire qu'il n'en a que faire, mais, heu, il a des centaines d'élèves, donc franchement un élève qui réussit pas sur le reste de la promotion, franchement c'est un peu le cadet de ses soucis quoi, c'est, heu donc heu, voilà.
Ben c'est ça. Mmh, oui mais ouais. C'est ça. N oui, que que si c'était les 3/4 là, oui, ça lui poserait problème parce que <laughs>
Ah ouais c'est ah oui c'est exactement c'est c'est ouais la différence entre parents et profs oui.
Heu, ouais c'est ça et heu, ouais du coup, hem, <tsk> ouais tu as tu tu utiliserais cette attitude donc heu, avec ton enfant, de ne pas montrer ton stress, de lui montrer, heu, de la valeur et de lui dire heu, heu: «Tu vas réussir», heu, enfin de de d'avoir confiance en lui. Mmh.
Mmh mh. Ouais, confiance en soi oui. Oui confiance en soi, heu, je dirais, heu, évidemment, heu, ne pas être, heu, heu, sévère sur, heu, un peu le comportement quoi. Genre oui et pédagogie exactement, pédagogie, être bienveillant. Heu, ah oui, oui, oui il faut que ce soit ludique. En fait je pense que tout tourne entre la heu, l heu, la négativité quoi, il faut pas l'être. Je je pense que voilà, passer par la punition, heu, le chantage et cetera ah oui voilà, ça, heu, ça peut que faire baisser le moral de l'enfant et augmenter le stress donc ça faut l'effet inverse. C'est pas génial.
Donc la pédagogie un peu? Mmh. Mmh. Plus ludique? Oui. Ouais, c'est ça. Mmh ou dire: «Tu es nul» ou, heu, des choses comme ça. Exact, tout à fait. Ouais, ouais donc la pédagogie c'est très, très important et et heu, voilà, si ton enfant il a, je pense c'est compliqué hein, d'être, heu, d'être parent, mais je pense que si ton enfant a des difficultés, heu, heu, dans une matière par exemple, tu peux peut-être l'aider à apprendre autrement, d'une autre façon, heu, qui lui ira très bien et où le résultat sera sera sera là. Mmh.
Exactement, ouais. Mmh mh. Ouais. Ben c'est, heu, je pense que c'est là où, heu, ça peut influencer sur le le stress et l'anxiété.

Heu, parce que, heu, faire comprendre à l'élève, à l'enfant, heu, que, heu qu'on peut, heu derrière il y aura la punition, s'il ne réussit pas, bah, c'est toujours un peu, heu heu comment on pourrait expliquer ça, la menace, menacer et c'est c'est exactement ça, c'est je pense que c'est vraiment la la pire des solutions, quoi, heu, la la menace donc
Ouais. Beh c'est ça, ça c'est pas, heu Bah, oui parce que déjà dav d'avoir une mauvaise note, c'est déjà une punition et en plus, si en plus on est re puni par dessus, heu, c'est c'est un une double, heu ouais.
C'est mais c'est exactement ça. C'est c'est c'est vraiment, heu on est puni 2 fois quoi, la note et heu, la sévérité des parents. Donc ça n'arrange pas les choses, heu, on
Mmh mh. Exactement, toi tes parents ils étaient comment?
Heu, oh non mes parents ça va, je pense que c'est un peu, heu, le cas normal, quoi, heu, ils ont voulu être, heu, je pense comme tout parent, heu heu, voilà. Ils di de l'exigence mais sans être sévère, je pense. C'était un peu le jeu d'équilibre quoi, heu, me dire toujours faire de mes faire mes devoirs, heu, bien me comporter à l'école, mais heu, quand je faisais ça
Mmh mh. D'accord. Ouais. Oui. Mmh mh. Ils étaient derrière toi pour tes devoirs ou ils te laissaient, heu non?
Non. Bah, surtout quand on est en primaire, heu, je pense que quand on essaie par, exemple, d'apprendre, heu de à lire, de compter, ça, il faut avoir des parents derrière soi. Mais le à partir du collège non, pas vraiment du tout. C'est il me faisait confiance, il me disait: «Est-ce que tu as bien fait tes devoirs?» Heu, je répondais: «Oui» et heu, voilà quoi, il y avait aucun problème.
Oui. Mmh mh. Oui, tout à fait. Non? Ah c'est chouette! Mmh mh et c'est bon? Ah génial super, heu, <chuckles> c'est c'est important. <chuckles>
Ah bah, oui c'est important oui, je pense.